Kan biasanya kalau, eee, kayak gitu tuh banyak, eee, jadi tiba-tiba banyak penjual gitu loh. Dan jualannya jadi lebih banyak karena, eee, penjualnya udah tahu nih, "Ini enggak ada pelajaran jadi mesti pada banyak jajan." Gitu, mungkin ya mereka berpikirnya.
Mhm, betul banget. Mhm. Betul. Mhm mhm. Betul banget dan, apa, banyak ya, Mbak, ya. Terus aku dulu juga suka, eee, apa ya, istilahnya colut gitu, cabut tahu enggak?
Mhm. Terus mhm. Colut? Oke oke, cabut cabut dari kelas?
Cabut, tapi cabutnya ke kantin, gitu, bukan bukan cabut yang bolos ya, bolos tidak boleh ya anak-anak, gitu.
Waduh waduh waduh. Iya, ke kantin buat jajan, terus sembunyiin makanan di kantong, terus nanti taruh loker gitu ya?
Iya. Eee, nggak dis nggak disembunyiin sih, memang memang bener-bener ke ke kantin yang makan gitu. Sampai pernah di apa ya, di disamperin gitu guru kelasku terus dihukum sih. Sering banget, gitu, sama temenku. Aduh aduh. Iya, ya gitu sih, Mbak, banyak gitu yang
Oh, langsung. Waduh. Mhm. Wah wah wah wah, parah sih. Parah parah parah, tapi jujur ya, jujur saya juga pernah seperti itu. <chuckles>
Mhm. Pastinya dong, gitu.
Iya. Jadi kayak sama sama teman sebangku gitu tuh udah janjian, "Ayo, kita keluar yuk, kita izinnya ke toilet." Tapi kan ke kantin gitu. Terus, ya udah gitu, ke kantin beli jajan, dimakan dulu disitu sebentar, kalau sekiranya udah agak lama gitu, kita bungkus kan kita b kita kasih kantong, kita simpan tuh di loker, nanti sewaktu a ada kesempatan kita makan di kelas gitu. Itu nakal banget sih itu.
Wah. Iya iya. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Waduh. Iya, enggak, ah, enggak nakal itu mah itu mah kejahilan sedikitlah di waktu kita sekolah. Karena ket apa ya, eee, momen seperti itu su kit pasti dirindukan tuh loh, ketika sudah engggak sekolah kan?
Oke oke oke oke. Betul betul banget. E iya. Terus aku juga seneng waktu class meeting tuh karena kita tuh jadi kayak pre anu, apa namanya, 1 kelas tuh diskusi bareng gitu loh. Kayak, eee, "Siapa nih yang bakalan," eee, "me mewakilin kelas ini buat lomba basket?" Misal, "Untuk lomba," eee, "voli siapa? Untuk tarik tambang siapa?" Gitu, jadi kayak, eee, kita tuh ada, apa ya, kayak tiba-tiba meeting dadakan 1 kelas mhm?
Mhm. Mhm. Oke. Mmm. Oke oke. Iya. Kayak berasa anu ya, Mbak, ya, eee, orang penting gitu ya, seru gitu ya. Iya iya iya betul.
Betul betul betul. Terus jadi perwakilan kelas tuh kayak, wah, seru banget. Terus biasanya juga bikin kaos, Mas, kalau di tempat aku dulu. Mhm. Terus, iya, pokoknya identitas kelas dulu, i identitas kelas kita, gitu, eee, yang membedakan dari kelas lain, terus kita kayak bikin yel-yel s buat harinya besok, itu tuh gimana buat kelas yang lain. Iya kan, seru banget kalau class meeting tuh.
Mhm. Oh, iya iya iya, iya. Sama sih. Mhm mhm. Oh, iya iya. Iya lagi, aduh, inget banget. Betul betul.